É não é é uma fase muito difícil mesmo, né, adolescência é aquela fase da autoafirmação, de querer se querer pertencer, né, de se juntar às pessoas, até para ser aceito, né, e quando tem a as acnes, né, as famosas espinhas na adolescência são um tormento, eu não sei que que é pior sabe no homem é em uma mulher também, do que ficar careca, por exemplo, não é, quando é adulto.
Uhum. É. Sim. Uhum. Sim. Sim, sim. É, e tem isso aí também, você acredita? Que eu estava ficando careca
Hã.
e eu hoje tomo remédio para calvície. Vou fazer um transplante capilar, esse é tam vou fazer um transplante capilar, porque eu não me vejo careca, e aí o eu escolhi um médico muito bom e tudo mais, mas por exemplo, eu fui em um restaurante no domingo passado, e um dos garçons, ele devia ter aí seus 23, 24 anos ca muito homem começa a ficar careca na cidade já.
Uhum. Sim. Uhum.
E ele era careca, e sabe o que ele fez? Ele raspou. Ele raspou a cabeça, deixou uma barba lá, bonita, bem feita, assumiu a careca dele, sabe.
Hã. E assumiu. Exatamente. É claro, a pessoa para fazer isso também, tem que ter uma cabeça bonita, né.
Uhum. Sim.
Tem todo um tem que ter um estilo.
Uhum.
Mas, mais do que estilo, ele aceitou.
É, então, parece que eu não consigo me aceitar, parece que sempre está ruim, parece que sempre tem alguma coisa querendo
Exatamente, e exatamente. Está precisando trabalhar isso dentro de você, entendeu. Porque olha só, hoje, muito mais do que na sua adolescência, você consegue resolver tudo
Uhum. É.
entendeu. "A pele não está assim", passo um treco. "Ah, essa ruga aqui", bota um botox. "Ah, vou ficar careca", faço um implante.